É uma região que tem mata, como que é essa região? É assim, é que você fala
Eh, tem. É uma região mais rural, só que tudo a cidade até tem tinha na época 60.000 pessoas, né, e É bastante, só que, é é é esses ônibus, eh, eles iam para zonas mais rurais, um pouco afastadas.
Mais rural. É, é bastante, né, até. Aham. Aham, e vocês lá no meio do no meio do nada. Hã.
A minha casa não era Meio do nada. A minha casa não era muito o caso, a gente ainda morava pertinho da cidade, né, era 10 minutinhos, e assim no ônibus, foi para uma outra direção. A gente estava esperando chegar. A gente estava procurando, de repente, a gente viu uma casinha que estava meio aberta. Aí, a gente falou: "Olha, a gente mora em tal lugar, é perto do mercado". Aí, falou assim: "Ih, olha, dá pra ir andando, mas tá um pouco longe e tem que ter cuidado com as raposas." Eu: "Hã? Raposa?" Como assim? Eu sou do Rio de Janeiro. <chuckles>
Uhum. Nossa. Hum. Uhum. <gasps> Nossa! Nossa, ainda tinha isso. <laughs> Não. O que que que que tem lá, né, no Rio? Eh eh eh, acho que nem capivara tem, né? Nesses lugares assim.
Ah, assim, acho que temos crocodilos, lá no Rio, né, mas eu nunca vi. Mas, tem o mar, cidade e muita gente. É isso que eu vejo, né? E aí a gente falou assim: "Ai, olha, a gente tá perdido, a gente tem que ligar para o pai, né, para ver se ele vem buscar a gente e que acontece alguma coisa". Aí a pessoa falou: "Não, não tenho telefone, não dá". Aí, a gente andou mais um pouquinho e tinha uma fonte de água natural. Sabe aquela fonte que as pessoas vão buscar água para ir
<laughs> Verdade, verdade. Aham. Uhum. E aí? Olha, aham. Hum, a água geladinha. <chuckles>
Água geladinha. Aí, de repente, chegou um carro chegou um carro. Ai, sa desceu um homem do carro e a gente estava meio perdidos, a gente estava estava igual barata tonta, sem saber o que fazer.
Aham. Hum. Não sabia para onde ir mais, não tinha como. Vocês não sabiam o caminho, mesmo que se fosse a pé, não não chegaria, não daria, certo? Não dária
Ah, falaram com a gente. É uma via, só que era muito escuro, e tinha o problema de ter as raposas.

Adrenalina. <chuckles>
Olha isso. Ai, nossa, mas ó qual que um que que interessante, assim, porque é uma, né, uma pessoa, lá, que apareceu do nada e e ajudou vocês, né? A pessoa foi super super gente boa, né, porque, eh
Nossa, olha Com certeza, eu, até hoje nas minhas orações, eu peço para abençoar muito esse senhor, sabe, porque ele ajudou muito a gente, e a família dele, enfim. E ele deixou a gente lá em frente o mercado. Dali, a gente foi caminhando para casa. Mas foi, assim, salvação. Foi uma coisa para nunca mais esquecer, nunca mais perdi esse ônibus, nunca mais peguei enganado, sempre Eu aprendi a lição.
Aham. É verdade. Nossa, nossa. É a sal É. E hoje, se fos se fosse hoje, você daria, assim, carona para alguém, se você visse fosse uma mulher e uma mãe, assim, você colocaria?
Com certeza, eu acho que vale a pena o risco, e como já fizeram comigo, com a minha mãe, eu acho que a gente tem que fazer. Eu não dirijo, então, assim, eu não correria muito esse risco, né, eh, mas qualquer ajuda que eu posso dar, eu dou, né, se informação.
É. <laughs> Ah, sim. E E eu acho que até isso, né, você com você por ter passado já uma situação assim, você fica mais, né, prestativa, assim. Você presta mais ajuda. Se alguém precisa, você tá sempre ali, né, presente, tentando, né, o que está acontecendo, né? E porque você já teve essa experiência e sabe o quanto é difícil, né? Nossa.
Uhum. Sim. É é agoniante, né? Você fica assim: "Gente, se eu não for para casa eu morro congelada"; "Se eu for por essa estrada, a raposa pega". Aí, se eu perguntar alguma coisa aqui, que que a gente vai fazer? A gente vai ter que começar a bater na porta de cada casa aqui, ver se alguém abre, ver se alguém tem um telefone para gente poder ligar sei lá para quem ou para um táxi, para al alguma coisa, né? Por isso por isso que eu eu agradeço muito os nossos dias atuais hoje em dia, sabia? Porque a gente tem o telefone na mão, tem o à vontade, tem Google Maps, tem hoje em dia
Verdade. Nossa! É. Exatamente, olha. É verdade. É verdade. Nossa, muito e foi É verdade, tem isso. <laughs> É verdade. Chega de algum jeito, vai chegar, né? <chuckles>
Com certeza.
Olha, muito muito interessante, muito legal, viu, a a sua história. Gostei muito. Obrigada, viu, por compartilhar aqui comigo.
Eu que agradeço você por vir. Obrigada também e até a próxima.
A até!

Nossa, e aí você f você ficou no Brasil com quem?
E aí eu estava com a minha avó e com a minha madrinha, que é minha tia também, irmã da minha mãe, estava com a minha família, hum, minhas minhas meus outros tios, minhas tias, enfim.
Uhum. Aham. Ah.
E aí É, estava lá com com a minha avó e a minha mãe, pronto, agora chegou o momento, a gente fez tudo, né, eu não tinha passaporte, eu nunca tinha andado nem de avião.
Uhum. Uhum. Nossa.
E e e aí a gente pegou um avião, eu lembro, e fomos diretamente para o Porto. Minha mãe morava ali
Você e su você e sua vó?
Eu e minha avó, uhum. O avião fez uma paradinha em Lisboa, que é a cidade que eu moro atualmente, eh, eu pude a gente nem saiu do avião, mas eu pude ir assim na escadinha, sabe, e sentir aquele ar gelado, hum, frio. Que diferente. Aham. E
Aham, hã. Uhum. Nossa, <chuckles> a diferença, né, a diferença. Mas você estava animada de mudar, assim, ou ou estava de se de, hã, triste, ou não tinha essa noção, assim, do que estava acontecendo?
Assim no começo eu estava um pouco triste, porque quando você deixa pra trás, né, você sabe, eu tinha minhas primas, minhas amigas, fica uma vida pra trás, é verdade isso, não tem muito o que fazer. E aí É, quando cheguei em Portugal, né, no Porto, estava lá meus pais no aeroporto, né, eu chamo meu padrasto de pai também, e eles perceberam minha mãe muito feliz hã, até a casa, eu lembro que a estrada ainda era bem difícil, hoje em dia é 1 hora e é qualquer coisinha, mas nessa época eram 2 horas e meia
Hum. É verda é. É verdade. Uhum. Uhum. Hum. Pois é.